¿Qué onda? Oye, me gustaría poder hablar de una pequeña situación que, pues, me me ha estado como carcomiendo estos últimos meses. Y y es que, pues, tengo como ciertos problemas o ciertos roces con con un hermano que tengo ahí viviendo conmigo, ¿no? Este, muchas veces intento darle cierta retroalimentación, eh, siento que, eh, a veces ocupa como ciertos consejos, tanto de cómo usar su dinero y de cómo, pues, eh, interactuar como con demás partes de la familia, pero en automático se pone en en a la defensiva, ¿sabes? Como que como que piensa que lo lo intento como regañar o o como educar, pero pues y eso nos ha llevado como a ciertas situaciones un tanto fuertes. Pero pues, no sé, muchas veces siento que que realmente no quizás como el hermano mayor, mis palabras puedan como servirle de algo en algún punto, pero pues, justamente esta como negación suya o como esta defensiva suya de que, quizás él siente que lo estoy juzgando, pues, ha generado como ciertas discusiones que que quizás yo no he como, e entablado o no he llevado como de la mejor manera.
Okey. Okey. Okey. Okey. Okey, okey, entiendo perfecto. Creo que, eh, primero que nada, pues lamento esta situación tan abrumadora, eh, por la que estás pasando, y bueno, espero que con esta conversación puedas encontrar, eh, algo positivo, que te lleves algo que te aporte y y que te sume, ¿no? Eh, solamente, eh, me gustaría hacerte un par de preguntas para ir teniendo, eh, pues un mejor contexto. Eh, me comentas que esto sucede con tu hermano y, eh, normalmente, ¿qué resultado quizá esperas lograr con esta retroalimentación? O sea, ¿consideras que te gustaría que él te entienda y como que, eh, pues, mejore o cambie? Y otra cosa importante, ¿él te pide como tal esa retroalimentación o tú se la das sin que él te la pida?
Claro, por favor. Pues, am, digamos que contestando quizás la primer la segunda pregunta, perdón, eh, creo que como él siempre está a la defensiva, como siempre está esperando ser juzgado de algún modo, realmente él él no busca la retroalimentación, ¿no? Siempre llega como en momento de un poco de crisis, en el sentido de: "Oye, este, pues ya llevas 4 años, ¿no? Y y y y te falta un semestre para acabar el bachillerato. Entonces, pues, ¿qué te parece si si nos sentamos a estudiar o nos sentamos a ver qué opciones te dan en la escuela para ver, pues, cómo logras ya zafar ese ese último peldaño que te falta, no?". O o también hay momentos cuando, digamos, este, está como entre trabajos, pues uno sabe, ¿no?, que quizás con solamente la secundaria, pues estás atado a actividades un poco bruscas, un poco físicas, ¿no? Un tan limitantes, sobre todo. Entonces, pues, muchas veces el dinero, pues, no es el fuerte de sus trabajos. Y y muchas veces, oye, es como de: "Oye, ¿no te gustaría, pues, en lugar de que te gastes, no sé, $110 pesos diarios comiendo en la calle, eh, no te gustaría dar más bien esos 110, no sé, a la semana?, y así armamos como una despensa más grande, donde todos podemos como agarrar un poquito", y y muchas veces su es nos dice me dice así como: "No, es que a mí no me gusta lo que hacen aquí", ¿no? Entonces, pues eso hace que la situación sea un poquito más más precaria, más difícil.
Ajá. Okey. Okey. Claro, limitantes, ¿no? Okey. Complicada, okey, sí.
Exactamente, ¿no? Y
Okey. Eh ajá, dime.
Ajá, sí, y y creo que justamente lo que me gustaría es que, pues, que viera que, aunque la situación es difícil, pues sí puede mejorar aunque sea un poquito, sin la necesidad de que se sienta que lo estoy juzgando, o que lo estoy atacando de algún modo, sino que, pues, creo que si se incluye un poquito más a la dinámica familiar, pues podría llevárselo un poquito más fácil.
Okey, okey. Entiendo, eh, entiendo perfecto. Y, ¿has tratado quizá antes? O bueno, me comentas que obviamente siempre tratas de darle una rem- retroalimentación constructiva, pero, ¿has revisado el tono, quizá, em, que sea un poco agresivo, un poco como regaño? Eh, no sé si tu hermano quizá está pasando por la adolescencia, y sea como que, eh, pues algún asunto ahí, eh, pues de la edad, o o como que siempre ha sido así. Em, ¿cóm cómo en qué tono suelen hablar cuando hablan, pues, de ese tipo de cosas?
Ah, si te soy sincero, la verdad es que siento que sí he tomado como un tono de de regaño, como de que más o menos intento que vea que que si bien las las decisiones que he tomado sí exacto.
Hablar firme, ¿no?
Que que si las decisiones que ha tomado no son como las más óptimas, pues son las que las que tiene que superar ahora, ¿no? O sea, no importa realmente qué pasó antes, sino qué puede ser la solución a a a lo que se ha creado, pero lamentablemente eh, pues siento que quizás el tono no ha sido como el más amigable y esto ha pensado, o ha dado la idea de que de que nada más me dedico a regañarlo o o, a como cuestionar sus decisiones de vida, ¿no?, que pues pues ya ya es mayor de edad, ya tiene como
Okey.
su historial de vida. Entonces, siento que, quizás, también por por ese umbral de edad, en la que está pasando, piensa que que lo estoy viendo como algo menos, ¿no?
Okey, okey, entiendo perfecto. Y y ya por último, eh, ¿tus papás se han involucrado en este situación o ellos no comentan nada al respecto, eh, y solamente tú como que le generas esta este, pues, regaño, retroalimentación, porque obviamente te importa, o o cómo funciona?
Claro. Pues, ah, esta es una situación curiosa, <chuckles> es, este, situación, este, latina o situación mexicana donde, pues, somos medios hermanos, y al mismo tiempo ninguno creció con su papá, ¿no? Entonces, es como, sólo tenemos nuestra, a nuestra madre como como figura quizás de autoridad, y pues ella muchas veces me me invita a mí, ¿no? A pensar en en no crear conflicto, en pensar que las situaciones son como muy diferentes entre ambas, porque si bien yo me dedique quizás un poco más a la escuela, eh, él pues, tuvo otra otro tipo de quizás de necesidades o de intereses, y y yo entiendo, ¿no? Muchas veces, mi mamá no no le gusta que que estamos como discutiendo o peleando, pero, eh, digamos que esta es como la única guía que tenemos por el momento.
Okey. Okey. Okey. Okey, entiendo, creo que creo que gracias a a este contexto que que me acabas de dar puedo darte un par de sugerencias. Eh, primero que nada, creo que, eh, podías primero como que prepararte, eh, mentalmente, elegir e el momento y lugar adecuados, y y que tú estés completamente calmado, em, que trates de resistirte a cualquier detonador de que él quizá, pues reaccione a la defensiva, te conteste mal, sea grosero, y que tú no te enojes y que también reacciones, porque entonces se vuelve una bolita de nieve, ¿no? Eh, en este caso, creo que a veces en este tipo de situaciones en una persona es la que tiene que caber la prudencia y y la inteligencia, ¿no? Eh, y pues en este caso, tú eres el la persona que tiene como que, pues esa conciencia, ¿no? Ese es quizás sentido común de cómo son las cosas, ¿no? Entonces, quizá podrías estar en una situación superpaciente, supercalmado. Te digo, elegir el momento y el lugar y decirle: "Oye, quiero platicar contigo, eh, quiero hablarte desde desde tu hermano, como lo que soy, no no no intento ni pretendo repla reemplazar ninguna figura de autoridad, no pretendo ser tu papá, simplemente, eh, pues lo que te digo es porque me importas, porque genuinamente, eh, no quiero verte mal, no quiero verte sufrir, quiero que te vaya bien, y y pues por eso te hago todo este tipo de cosas. Me gustaría que que cooperes, que pusieras un poquito más de tu parte, eh, que me digas qué es lo que sientes, qué es lo que necesitas, porque quizá hay algo que esté ocurriendo, y que yo no lo sepa porque tú no me lo estás comunicando, y y pues de esa manera yo no soy adivino, no te puedo ayudar". Entonces quizá, e esta humildad, esta sinceridad y y todo haga que se abran y que tengan una conversación pues pues productiva, positiva, y que puedan llegar a un acuerdo mutuo. Obviamente las relaciones se van construyendo y los procesos no son lineales, y hay momentos en los que se va a avanzar y se va a retroceder. Pero si ambos ponen de su parte y si logras hacer que él, eh, pues como que comprenda o lo vea desde otra manera, quizá puede obtenerse un resultado positivo. Eh, otra cosa que me gustaría decirte es que, eh, pues precisamente tú eres su hermano, ¿no? Entonces, hay cosas que están fuera de su control, y y a veces se cuando el hermano mayor asume ese rol de responsabilidad, de de preocuparse por el otro hermano, eh, y y de y de no querer que le pase nada, eh, pues justamente este esta relación de hermanos suele verse afectada, limitada, eh, con roces, pues porque tú como hermano mayor te preocupas por él, pero él como hermano menor siente que tú pretendes ser su papá, y pues obviamente eso lo repela y y pues no está bien, ¿no? Entonces, eh, sí tienes quizá responsabilidad, porque pues es una persona de tu red que te importa, pero tampoco es tu obligación. Y si tu mamá como figura de de autoridad tampoco impone ciertas reglas, tampoco le exige. Pues tú tampoco puedes hacer mucho, porque eso solamente te te afecta a ti, y afecta su relación. Entonces, quizá podrías optar por por tomar una postura un poquito, eh, más, eh, no ajena, pero un poquito más distante. Eh, obviamente intentar hasta donde se te permita a ti, y y pues bueno no no sé, ¿qué opinas?
Claro. Claro. Claro. Claro. Claro. Oye pues primero que nada, muchas gracias, siento que diste en el clavo, ¿no? Muchas veces, pues por estas dinámicas de de hermano mayor, hermano menor, sin sin un tipo de figura como paterna, como que a veces sentía yo obligado a que tenía que tomar como s justamente, ¿no? Cierto rol, donde quizás, este, quise como acompañar o aconsejar, pero muchas veces, eh, creo que nunca le pregunté si él tenía como alguna necesidad o algún interés en específico que lo haya como orillado a ese tipo de ins de instancias, y creo que sería como un buen muy muy buen inicio para empezar como una plática más densa y más profunda. Y pues oye, muchísimas gracias por tus palabras, por tu tiempo y por tus consejos, los los agradezco muchísimo.
Claro. No, yo estoy aquí para escucharte, para apoyarte, y yo con fe que la vas a hacer increíble.